То есть ты заранее что-то у читаешь про этого автора, т какую-то аннотацию книги, или всё равно методом проб и ошибок в любом случае надо <chuckles> прочитать?
Ну, не совсем не совсем. Я скорее и Й й я скорее начинаю читать его книгу и, э, делаю это вдумчиво. То есть, э, грубо говоря, если, э, я мне надо проверить человека, то я её читаю с, э, картами, с "Гуглом", с искусственным интеллектом. Вот. И если я вижу, что всё бьётся, то после этого я могу отложить, э, все эти дополнительные инструменты и просто читать это как книгу.
Мгм. Мгм мгм. Мгм. Понятно. А вот искусственный интеллект во всём этом, а вот как он <chuckles> разбирается, он как-то предвзято или, э
А я не прошу его давать оценок. Я его прошу тока мне собрать информацию.
А, брать информацию, понятно? С э с указанием на источники, да, наверное?
Да, с указанием, м, на источники, конечно.
М. Не просто так, что ты думаешь насчёт этого события, да?
Да, да, конечно, с указанием на источники. Вот, ну, оценку искусственного интеллекта Кстати, он в некоторых, э, вещах достаточный <chuckles> достаточно неожиданно подходит. Например, вот я удивился, когда узнал, что там "Чат-джипити" не верит в демократию. То есть, если его спросить о о природе власти, он
М-да. А.
он таким циником <chuckles> оказывается на самом деле, да. Вот.
Э, ну, кстати, да, э, есть же такая версия, что демократия- это 1 из наименьших зол, то есть это всё равно зло, но это как бы наименьшее зло. Это кто-то, какой-то сказал учёный. <chuckles>
Да. Это Черчилля как раз вот из из эпохи Второй мировой войны. А, вот, но тем не менее, как бы, э, это, это да. Но в каких-то вопросах, если его спрашивать, он как бы либо начинает какие-то совсем, м, такие шаблонные тезисы говорить, либо просто отказывается на эту тему разговаривать. Там, допустим, вот если речь идет о о насилии в отношении некоторых социальных групп, он говорит: "Ну, мои установки мне не позволяют об этом говорить". И, ну, честно зато, как бы, и понятно. Дальше в эту сторону пытать не надо.
Ага, да. Ну, вот. <chuckles> Мгм. М. Ну да. Ну, понятно. А ты бы никогда не хотел, а, преподавать историю? Где-нибудь в школе?